Ừm, đúng rồi. Thì đ đây là do các công ty lớn về về về di động là họ họ chèn ép các công ty nhỏ. Tuy nhiên là chúng ta đều tin là là cái cái sự sáng tạo, là những cái công ty startup là là sẽ không ngừng phát triển, và và sẽ không không chịu khuất phục những cái cái cái sự đàn áp của công ty lớn, và và sẽ giữ được cái bản sắc riêng, không bị hòa lẫn những cái những cái công ty start startup thật sự có có có chí.
Ừm. Ừm, đúng, đúng vậy. Ừm. Đúng vậy. À, đúng, đúng vậy.
Ờ. Và và cái cái thế giới công nghệ là là nó nó thế giới công nghệ là là là nó là thế giới phẳng. Và và cái cuộc chơi là được ch và cái cuộc chơi nó là công bằng với tất cả mọi người, và sẽ không có cái sự đàn áp, không có cái sự thao túng. Và đây là đây đây là một cái cái cái điều mà những cái người quan tâm tới công nghệ đều mong muốn. Ừm, bạn nghĩ thế nào nhỉ?
Ừm. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Thì nói chung mình đồng ý với cái quan điểm của bạn. Thì, ờ Thật sự ừm.